คือ มันแล้วแต่คนอะคุณ แต่ผมคิดว่ามันยากนะ เพราะว่า 1 คือเรา ด้วยความที่ตัวเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าสาเหตุของการที่เขาเป็นคนอย่างงั้นน่ะ มันคืออะไรอะคุณ แล้วเราไม่รู้เลยว่า เรื่องอย่างเงี้ย เราจะไปบอกเขายังไงอะ แบบว่า อุ๊ย เลิกอวดได้ไหม แบบเลิกนั้นได้ไหม แต่ว่าตอนนั้นคือ อ๋อ ผมจำได้แล้ว ตอนนั้นวิธีจัดการของเพื่อนผมอะ แบบสมมุติเพื่อนผมอะมันชอบพูดว่า "เฮ้ย เนี่ยมีรถคันนั้นคันนี้ราคาแพงมาก" อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม เพื่อนผมคน เพื่อนผมก็จะแบบว่า อุ๊ย เอามาลองขับหน่อยดิ อยากลองนั่งจังเลย มันน่าจะเป็นบุญตูดมาก ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ย เออ มันจะเป็นอย่างงั้นไป อืม
เออ นะครับ อืม อา ครับผม อา <chuckles> ถูก อืม ถ้าเกิดว่าแบบ เอ่อ รวยจริงหรือจะอวดกันจริง ๆ ก็เอามาเลย อย่างงั้นวัดใจกันไปเลย อา
เออ ใช่คุณ แล้ว แล้วคุณ แล้วคุณเคยแบบว่ามีเพื่อนประเภทนี้ไหมครับ?
โอ๊ย มี มีครับผม แต่ว่า เอ่อ ของผมเนี่ย เวลาแบบ เหมือนเรียกว่าถ้ามันอวดมาก ๆ แล้วเนี่ย แล้วเรารู้สึกรำคาญนะครับ บางทีผมก็จะเลือกวิธีแบบพูดตรง ๆ เลย อา แต่ว่าของผมเนี่ยไม่รู้เหมือนกับว่าต่างกับคุณไหม เพราะว่าเหมือนนอกจากเรื่องที่เขาเป็นคนขี้อวดเหมือนเป็น Suneo อะ ก็คือเขาก็ยังมีมุมที่แบบ เออ พอ ค่อนข้างดี รับได้อยู่บ้าง อย่างเงี้ย ผมก็เลยเลือกที่จะว่า ลองวัดใจดู ก็พูดตรง ๆ เนี่ยแหละ ถ้ารับได้ก็โอเค ก็ ก็แก้ไขกันไป แต่ถ้ารับไม่ได้ ก็คือก็ถือว่าคัดกันออกจากชีวิตไป อย่างงั้นน่ะครับ
อืม อืม อืม อืม อืม อ๋อ แล้วตอนนั้นเขารับได้ไหมครับ?
เขาก็เหมือนแบบจุก ๆ แล้วก็งอน ๆ ไปนิด ๆ หนึ่ง แบบซึม ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ เราก็อาจจะต้องแบบง้อ ๆ เขานิดหนึ่ง เขาก็จะกลับมาเป็นสภาวะเดิม แต่ว่า ก็อาจจะเลิกนิสัยแบบนี้ได้นิดหนึ่ง ก็ผ่านไปก็กลับมาเป็นเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
อืม อ๋อ อ๋อ ตุ๊ แต่เพื่อนผมเนี่ยเอาจริง ๆ ถ้า ถ้านับจริง ๆ เนี่ยเขาเป็นคนดีนะคุณแต่ว่า คือ คือเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่ไม่ขี้อวดเลยคุณ คือเขาเป็นคนรวยนะ แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ของอะไรที่มันดูแพงมาก่อนเลยอะคุณแบบว่า เฮ้ย ก็ใช้ของที่ เอาจริง ๆ ใช้ของถูกกว่าคนที่ไม่มีตังค์อีกนะ
อืม อา
แต่ไม่รู้อะไรอะคุณ วันดีคืนดีแบบผ่านไปแบบว่า ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ทุก แต่ละคนเริ่มไปเรียนมหาลัยเนาะ เราก็แยกกันไป แล้วเหมือนว่าช่วงปิดเทอมเรากลับมาเจอกัน เงี้ยคุณ แล้วอยู่ดี ๆ เขากลับมาเขาเป็นไรไม่รู้ว่ะคุณ
ครับ เฮ้ย เขาอาจจะแบบประสบพบเจอ หรือเขาอาจจะแบบไปโดน ไปโดนตัวแม่มาหรือเปล่าครับ แบบ เออ แบบอวดหนักกว่าเดิม หรือมีการดูถูกอะไรเขามา อย่างเงี้ย แล้วเลย แบบกลายร่างเลยอะ
งง ผมคิดว่าชีวิตเขาไม่น่าโดนดูถูกนะ เพราะว่าเอาจริง ๆ เพื่อนคนนั้นเนี่ย ก็คือถ้านับในห้องผมเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียนเก่งสุดด้วยนะคุณ
โอ้ อย่างงี้น่าคิดนะครับว่า มัน มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนาะ

อา ใช่ ผมคิดว่าเป็นอย่างงั้นนะ แล้วกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นแบบดูเด็กขึ้นมาหน่อยอะ ทำไมคุณคิดว่าบางคนถึงชอบพูดเรื่องซ้ำ ๆ ครับ?
ครับ เออ เนาะ ผม ผมก็สงสัยเหมือนกัน มัน อืม
แต่ เอางี้ดีกว่า คุณคิดว่าคนประเภทไหนที่คุณเจอ แล้วแบบเขาชอบเล่าเรื่องซ้ำ ๆ ที่สุดอะ?
โอ้โฮ อาจจะเป็นแบบ เอ่อ แฟน อะไรงี้หรือเปล่าครับ แบบอาจจะพูดเรื่องความผิดของเราซ้ำ ๆ อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> ผ ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน อ่า อย่าง อย่างของคุณน่ะครับ?
<chuckles> โอ้โฮ โอ้โฮ อือ เฮ้ย ของผมนี่จะมีเพื่อนอยู่ประมาณ 1-2 คนน่ะ ที่เขาแบบว่าเขาจะชอบพูดเรื่องซ้ำ ๆ อาจจะไม่ใช่เรื่องในอดีต แต่เป็นเรื่องของชีวิตเขาที่เขาชอบพูด แบบพูดโอ้อวดอะคุณ คือคุณนับ นับว่าเป็นเรื่องซ้ำไหม?
โอ้โฮ ครับผม โอ้โฮ ก็ ก็ซ้ำนะครับ จริง ๆ ถึงพูดไม่ซ้ำอะ พูดครั้งแรก หรือว่าพูดกี่ครั้งแล้วไม่ซ้ำกัน แต่ว่าเป็นเรื่องโอ้อวดอะ ผมก็รำคาญนะคุณ
เออ
เออ แล้ว แล้วคุณจัดการยังไงครับกับคนแบบเนี้ย?
โอ้โฮ ผมนี่ อุ๊ย ผมนี่เคยเจอคนหนึ่งแบบโอ้อวดหนักมากคุณ คือด้วยความ คือเรารู้อยู่แล้วแบบว่ามันเป็นคนที่บ้านค่อนข้างมีตังค์เนาะ แล้วก็พอดีเป็นคนเรียนเก่งด้วย แต่ที่มันอวดเราเนี่ย คือมันอวดเวอร์มากเลยอะคุณ มันอวดแบบว่า อุ๊ย ไปเรียนแบบมหาลัยที่ต่างประเทศแบบชั้นนำ ติด top 1 top 10 ของโลกแบบเชิญไปแต่มันไม่ไป ไรเงี้ย หรือแบบว่า เออ เนี่ยมีนู่นมีนี่ อะไรเงี้ย คือแบบว่า เฮ้ย บางทีมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ แล้วแบบเพื่อนผมอะคุณ โดน ทุกคนอะ วิธีจัดการก็คือจัดการมันครับ ไม่จัดการตัวเอง เราจัดการมันครับ <chuckles>
อา ครับ อืม โอ้ อา อุ๊ย! เรียกว่า โอ้โฮ หรืออันนี้ คือแบบแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเลยไหมครับ?
โอ๊ย ไม่รุนแรงครับ แต่ก็คือเรา เรา เฟด ตัวออกอย่างรุนแรง ครับ <laughs>
อะฮะ เฟด ตัวออกอย่างรุนแรง คือบางทีเราก็มี อ่า วิธีแก้ไขปัญหาแบบเชิงสันติที่รุนแรงใช่ไหมครับ?
ใช่ครับ ก็คือเพื่อนผมนี่คือแบบไม่ตอบแชต ไม่อะไร ไม่คุยด้วย ไม่สุงสิง ไม่ออกไปเจอเลยอะคุณ
อา เออ เออ ผมก็เคยเจอแบบแนว ๆ นี้มันมาเหนือน เหมือนกันนะ คนประเภทนี้มันมีเยอะเหมือนกันนะครับ แต่ว่า เอ่อ เอ๊ะ แล้วคุณคิดจริง ๆ ไหมครับว่า วิธีการที่เราจัดการกับไอ้คนประเภทเนี้ย ก็ เขาจะรู้ตัว หรือเขาจะแบบปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมไหม? มันจะเป็นบทเรียนให้เขาไหมอะ?
ใช่